Perfeito, perfeito. Então, eh, tem uma técnica bem prática de respiração que você pode fazer. E às vezes parece até que clichê, sabe. Mas a respiração, ela faz um reset no seu cérebro, e no seu sistema nervoso, sabe, então às vezes você 5 vezes, assim, você puxar a respiração inalar, né, bem, assim, profundo mesmo e no que você vai inalando, você pensa nas coisas que você quer para para você, tipo: "Nossa, eu falo muito bem, as pessoas me entendem, as pessoas me escutam, ah, o o o que eu falo tem valor", sabe, então você vai pensando nisso no que você vai inalando, e depois você vai e e exalar, você vai soltar essa respiração bem devagarzinho e b e bem, eh, bem longo, sabe, bem estendido, essa respiração que você vai soltando. E no que vai soltando essa respiração, você vai soltando aquelas a aquele medo, aquela ansiedade. Você vai pensando, eh, realmente, no que você tá extraindo de você, que você não quer para você, sabe. E você faz isso, assim, 5 vezes, demora, assim, uns 2 minutinhos só, sabe, é rapidinho, mas ele mas, eh, e essa técnica realmente faz um reset, um rese um reseteamento assim, um reboot, né, no no no seu sistema nervoso, sabe, então eu acho que isso pode te ajudar bastante, é
Sim. Interessante. Ok. Perfeito. Sim. Poxa, muito interessante. Com certeza, com certeza. Obrigado, vou vou apontar isso e tentar fazer essa seguir esse teu teu conselho. Tenho certeza que que se eu respirar, fazer esse <clicks tongue> esse processo, vai vai me ajudar muito. Porque assim, eu fico muito ansioso, sabe, principalmente quando tá para começar a a apresentação, e sabe quando você vê aquele mar de gente, assim, na sua frente é é um pouco desesperador. Eu vou quando eu estiver entrando, eu vou tentar começar a fazer essa respiração, tranquilo, tentar também imaginar que tem menos pessoas ali me olhando. E sim, e tentar fazer, né, o trabalho que que eu tenho que fazer com a maior naturalidade possível, e passar, né, as informações com tranquilidade, que com certeza eu não vou não vou ficar mais ansioso. Mas além dessa dessa questão da respiração, que é bem interessante, eu poderia fazer o que mais, na tua opinião, para que eu não tivesse mais essas coisas?
Aham. Exato. Sim. Com certeza. Uhum. Exato, exato. Isso é uma boa. Aham. É, exato. Legal. Aham. Então, eh